जी, बढ़िया-बढ़िया। अ, और जानना चाहती हूँ क्या जब भी भी अ, मुश्किलें तो डेफ़िनिटली घर का कहाँ नहीं आती है तो करियर में अब अभी आपकी आयी हुई होंगी। अ, तो उसके लिए आपने कभी कोई अ, अपने आप को मोटिवेट कैसे बनाया रखा आपने अपने आपको?
जी, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मुश्किलें तो मैं कहना चाहूँगा कि ख़ासकर से जब आप देखिए लकीर के फ़क़ीर नहीं बनते हैं, भीड़ से अलग खुद से भी मतलब भीड़ से अलग निकलने का फ़ैसला कर लेते हैं तो देखिए मुश्किलें फिर तो आती हैं। और ख़ासकर से जब आप देखिए रास्ता अलग चुन लेते हैं तो ऐसे में मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा आएँगी ख़ासकर से। क्योंकि देखिए अगर आप उसी रास्ते पर निकलोगे तो जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है तो फिर मुश्किलें कम आएँगी। और देखिए जहाँ पर भीड़ होती है ना वहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा वहाँ पर चीज़ें आसान होती हैं। आप देखिए शायद मैं कहूँगा बिलियनेयर देखिए पूरी दुनिया में ही शायद कितने कम लोग हैं। लेकिन मिडल क्लास जो है दुनिया भरी पड़ी है मिडल क्लास लोगों से। तो उस बात से भी समझ में आता है कि बिलियनेयर बनने का जो रास्ता है वो कितना ज़्यादा कठिन होगा, उसमें कितनी ज़्यादा समस्या आती होगी। जब ही तो मिडल क्लास देखिए आज मिडल क्लास में ही रह गया है। तो वो तो मुझे पता है कि देखिए और मैं आपको बताऊँ कि मतलब अब अब से पहले भी ऐसी काफ़ी परिस्थितियाँ आ चुकी है कि जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि तनाव ग्रसित मैं महसूस करता हूँ। मतलब थोड़े बहुत चिंता देखिए मन में आती है। और ख़ासकर से देखिए व्यव व्यवसाय की तरफ से मेरे मन में चिंता एक आती है कि व्यवसाय में देखिए कहीं न कहीं एक रिस्क होता है। और आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आप गारंटी नहीं ले सकते कि मतलब आप सफल ही होंगे। तो वो चिंता मेरे मन में कहीं न कहीं रहती है। और देखिए आपने जो कहा कि आपको मतलब प्रेरणा कैसे बनाए रखते हो। तो देखिए मैं आपको 2-3 लाइन बोलना चाहूँगा जो शायद मैं अपने आप से बोलता हूँ उस उस दौरान।
हुँ। अच्छा। वाह! हुँ, वो तो है। हुँ। हुँ। हुँ। जी। वो तो है। बिल्कुल। हुँ। अच्छा, जी।
जी तो वो लाइन में ये बोलता हूँ कि अ, सबसे पहले तो मैं अपने आप से जैसे मान लीजिए कठिन परिस्थिति आ गई तो मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि इन परिस्थितियों के आगे हार कर बैठ जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन इन परिस्थितियों को पार करके जीत के लिए आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। अपनी परिस्थि अपनी हार का ज़िम्मेदार अपनी किस्मत को ठहरा देना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन अपनी किस्मत को बदल के उसमें जीत लिख देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। तो जब मैं 2 लाइन अपने आप से कहता हूँ तो देखिए अंदर से प्रेरणा मिलती है कि शायद यहाँ पर अगर मैं रुक गया तो शायद परिस्थितियों को मैं ज़िम्मेदार ठहरा दूँगा। मैं बोल दूँगा कि मेरा नसीब ख़राब है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन वास्तव में आने वाले समय में जो मैं कहूँगा कि जो मैं कर सकता था वो मैं नहीं करूँगा तो एक पछतावा मेरे मन में कहीं न कहीं रह जाएगा। और देखिए मेरे एक चीज़ मैंने सीखी है कि आप एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट गो फोर ईज़ी, गो फोर राइट पाथ। आप आसान चीज़ें मत चुनिए, आप वो चीज़ें चुनिए जो आपके लिए सही है। तो ये जो आसान जो मैंने आपको रास्ते बताए कि किस्मत का सहारा लेकर मैं अपने आप को बचा लूँ परिस्थितियों पर ज़िम्मेदारी डाल दूँ कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है परिस्थितियाँ ऐसी है। तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन उन्हें पार करके आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। तो हमेशा मैं वो रास्ते ही चुनता हूँ जो मुझे वाक़ई आगे लेकर जाए। जी।
हुँ। कमाल की जे हुँ। जी। अरे वाह! हुँ। हुँ, जी। जी। अच्छा। हुँ, हाँ। अच्छा। हुँ, बिल्कुल। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। <chuckles> जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। अ, आपको क्या लगता है आपके हे मतलब आपके नज़रिए से ये जो समर्पण और पैशन क्या एक ही चीज़ होती है?